Kak aku mau cerita dong. Mmm, jadi aku tuh punya mantan, eee, yang udah sebenernya udah lama putusnya sekitar 1.5 tahun tapi, eee, aku tuh udah kayak berazam gitu ya ke diri sendiri udah, eee, bilang ke diri sendiri kalau aku tuh harus move on gitu kan tapi e aku tuh nggak bisa berhenti kayak, eee, apa ngelihat sosial media dia gitu kan giman
Oke boleh boleh. Ah oke.
Eee, mungkin stalking iya kan gitu kan, eee, aku udah nyoba kayak, eee, ngeblok, eee, sosial medianya tapi tiba-tiba aku buka lagi gitu kan terus terus aku coba buat e ngeliat lagi dan kadang-kadang itu kayak bikin sakit hati gitu kan karena, eee, dia tuh tipe orang yang dulunya sangat setia terus ketika aku ngeliat sosial medianya aku nggak tau ya dia udah pacaran atau enggak tapi, eee, dia kayak deket sama cewek terus, eee, apa ya namanya kayak yang dulu, eee, sama aku tuh kayak beda banget gitu Kak yang s eee, dia yang sekarang tuh gitu kan, kalau yang dulu kan kayak, wah dia tuh sangat setia gitu kan nggak bisa ngeliat lain kalo sekarang kayak mudah banget yah kalo liat di komentarnya dia komunikasi sama perempuan lain mungkin ada saran ya Kak biar <coughs> iya betul, berhenti gitu Kak kan itu susah banget Kak.
Waduh. Oke. Oh oke. Iya iya. Oke oke. Iya sih aku paham ya kondisi kamu gitu kan maksudnya emang kalau kita menjalin hubungan apalagi kalau hubungan itu udah lama ya kamu pacaran sama mantan kamu itu dulu, pasti, eee, namanya wanita itu kan pasti lama ya proses untuk move on-nya gitu kan pasti ada a momen-momen ketika kita tetap cari tahu kabar dia gimana sekarang, dia lagi deket sama siapa, gitu kan. Nah tapi kamu bisa loh kayak nyoba, eee, beberapa hal yang mungkin bisa kamu e lakukan gitu untuk nggak lagi nyari tahu tentang kehidupan dia misalnya nih dari sosial media yang tadi mungkin kamu blok ya tapi kamu e buka lagi tuh blokirannya gitu kan. A ya udah coba a kayak mute dulu story dari e Instagram mantan kamu gitu kan jadikan kalau misalnya story nggak di-mute kan dia pasti muncul gitu kan di awal tapi kan kalau udah di-mute itu kan pasti dia di bagian belakang gitu kan. Nah itu sih yang bisa a awal-awal kamu lakukan jadi kamu nggak langsung terpaku ke e story dia ko ketika dia lagi posting sesuatu gitu, terus karena tadinya kamu tuh kan sering banget cek sosial media dia gitu kan, nah balik lagi ketika memang kamu cek sosial media coba alihkan pikiran gitu atau kamu coba puasa media sosial gitu kayak seminggu nggak buka media sosial gitu, jadikan nanti pola-pola tersebut tuh akan bikin kamu tuh jadi terbiasa untuk nggak bergantung ke media sosial gitu.
Mhm. Iya. Hmm. Iya bener sih Kak aku pengennya sih kayak gitu ya Kak, eee, apa namanya, eee, berhenti dari sosial media itu ide yang bagus tapi sayangnya aku tuh, eee, ini Kak jadi, eee, pekerjaan aku itu pasti melibatkan yang namanya sosial media gitu kan. Iya dan, mmm, apa ya pekerjaan yang sekarang itu e aku tuh pasti kayak ngecek-ngecek Instagram gitu kan kemudian aku harus upload Instagram juga dan ya itu yang pasti aku nggak akan bisa buat stop sosial media gitu kan dan itu tuh kayak yang, eee, ketika ke-trigger misalnya aku ada, eee, konten tentang mantan gitu kan aku langsung, "Wah aku pengen deh, eee, liat mantan aku, eee, sekarang kabarnya kayak gimana." Iya, meskipun kayaknya sedih banget ya Kak ketika ngeliat, eee, apa ya s eee, story mantan atau feed-nya mantan gitu kan wah, eee, sekarang dia tuh bahagia ya tanpa aku padahal dulu tuh kayaknya nangis-nangis deh kalau misalnya, eee, aku minta putus gitu kan jadi kayak ada rasa menyesal gitu kan ketika ngelihat, eee, akun sosial media, eee, mantan gitu kan terus apalagi ketika e mungkin ya aku nggak tau tapi sekarang dia kayaknya lagi deket deh Kak sama perempuan lain dan, mmm, aku sayangnya tau sih perempuan itu siapa.
<chuckles> Heeh. Ah, oke. Waduh, oke oke. Mhm. Waduh. Oke oke. Nah mungkin memang ya agak susah ketika memang e pekerjaan kamu itu di bidang media sosial gitu kan, yang mana harus setiap hari berselancar gitu ya di media sosial. Tapi mungkin bisa juga dicoba kalau kamu bikin second account gitu yang mana second account itu untuk pekerjaan gitu, jadi kamu nggak terdistraksi nih dengan postingan mantan itu mungkin, eee, yang pertama. Terus yang kedua tadi kan e kamu suka lihat postingan-postingan yang apa ya namanya ya postingan yang relate lah gitu dengan kehidupan asmara apalagi yang kalau udah punya mantan gitu kan. Nah coba kalau udah postingan itu tuh kayak apa ya terapkan ke diri sendiri gitu ketika lihat postingan itu kamu harus keep gitu, nggak boleh kamu lanjut untuk melihat postingan itu dari awal sampai akhir tulok jadinya ke-trigger gitu kan lihat, eee, profile-nya si mantan kamu tadi gitu kalau bisa kamu harus kayak apa ya yakinkan diri untuk enggak, mmm, apa ya untuk melangkah lebih jauh untuk kepoin lagi si mantan itu gitu.
Mhm, iya bener sih ya harus ada second account ya Kak.
Heeh, iya bener jadi kan nggak muncul nih story dia gitu.
Iya betul betul tapi, eee, apa sih namanya Kak? Aku tuh kan masih kayak komunikasi bukan komunikasi ya karena kan kita dulunya satu almamater gitu ya Kak dan itu pasti ada kayak grup, eee, WhatsApp gitu kan dan dia tuh orang yang sangat aktif di grup itu, gitu kan, buat hal-hal receh atau apa gitu kan jadi aku kayak ngeliat dia terus gitu kan terus, eee, eee, mungkin kalau misalnya itu masih bisa aku kendalikan ya Kak, cuman kalau misalnya kayak ngeliat sosial media tuh, mmm, pengen tau aja sebenernya dia tuh karena kan aku udah nggak komunikasi langsung ya jadi mungkin aku pengen tau kabarnya dia seperti apa gitu kan nah, eee, yang aku pengen tuh kayak apa ya, eee, mengendalikan perasaan aja gitu Kak jadi heeh, jadi, mmm, gimana ya gitu biar ketika aku ngeliat dia mungkin nggak di sosial media aja ya kalau misalnya aku ketemu dia aku masih bisa mengendalikan perasaan aku karena jujur aja kenangannya banyak ya Kak aku udah 4 tahun sih berhubungan sama dia, iya.
Oh, oke. Oke. Oke. Oh pantes sih Kak 4 tahun itu waktu yang cukup lama dan pasti sangat sulit bagi Kakak ya dan iya sih pasti semua orang pun di posisi Kakak akan merasakan hal yang sama gitu kan. Nah, dari mungkin cerita Kakak itu Kakak bisa bikin kayak target nih, kan kita namanya hidupkan pasti ada target ya Kak, entah target itu di bidang pekerjaan, sekolah, nah di target hubungan juga nih, misalnya Kakak coba deh kayak, eee, bikin lis-lis kayak, eee, minggu ini dari tanggal 1 sampai 7, eee, Kakak usahain untuk enggak, eee, lihat postingan mantan jadi kayak kayak puasa gitu enggak lihat postingannya, terus juga yang ke-2 kan tadi Kakak satu grup ya sama mantan di WhatsApp gitu misalnya ya udah jangan buka grupnya tersebut kecuali kalau Kakak itu memang lagi di-mention nih di g dalam grup gitu jadi di-mute aja Kak grupnya gitu kecuali emang infor kan tadi isinya kayak bercandaan, lelucon gitu doang kan Kak, jadi ya udah Kakak mute aja nggak usah buka kecuali kalau Kakak lagi di-mention kan ada ya tandanya kalau kita lagi di-mention di dalam grup kan ada tuh tanda @-nya nah buka kalau kita lagi di-mention aja gitu Kak cara untuk berpaling dari si grup itu. Terus juga yang ke-3 mungkin kalau Kakak ketemu di jalan ya, nah sebenarnya itu kalau misalnya putusnya baik-baik ya udah nggak papa kayak senyum aja gitu, tapi kalau untuk ngobrol lagi usahakan kalau Kakak masih belum siap itu lebih baik menghindar sih Kak itu yang e bisa Kakak lakukan, karena pasti nanti kalau Kakak udah ngobrol itu kayak perasaan-perasaan dulu itu pasti muncul lagi gitu loh jadi kayak coba, eee, apa namanya untuk menghindar dulu aja sampai benar-benar Kakak itu bisa di tahap yang benar-benar move on gitu, yang udah ikhlas gitu, kalau kalian itu udah selesai hubungannya.
Iya iya, mhm. Mhm. Iya ada. Hmm oke mungkin, eee, dengan cara tadi ya mem membatasi sosial media gitu ya kita harus kayak meng apa namanya meng azamkan ke diri sendiri gitu ya Kak kita nggak boleh lihat sosial media dia selama 7 hari. Nah, mmm, tapi Kak, eee, kalau misalnya nih, eee, ini kan kita terus apa namanya sosial media itu kan nggak satu ya Kak nah kadang-kadang tuh, eee, itu kan suka ada yang namanya kenangan gitu ya kalo misalnya di Facebook tuh kenangan dulu gitu kan itu, kan ada kadang-kadang postingan-postingan kita yang dulu tentang dia tuh muncul gitu Kak dan, iya itu tuh kayak aduh, eee, ini bikin aku kangen lagi gitu kan ya dengan masa-masa lalu gitu kan terus aku kayak ngeliat, eee, itu tuh wah, eee, pengen tau lagi nih kabar dia gimana tanpa harus, eee, menget apa ya me men-chat dia gitu di di di WhatsApp gitu kan, nah itu sih yang mungkin ya sulit karena dulu aku banyak banget kenangannya sama dia meskipun foto-foto udah dihapus tapi kan kayak postingan postingan Facebook itu suka ada kilas balik kayak gitu loh Kak. <chuckles>
Betul. Iya iya. Oh, oke oke. Ah, iya iya sih. <chuckles> Iya sih itu nggak bisa kita hindari juga ya kalau ketika Facebook mengingatkan momen-momen tertentu gitu kan. Tapi mungkin ketika memang Kakak buka Facebook dan kenangan mut itu muncul coba deh langsung kayak di-archive aja postingannya atau dihapus Kak gitu jadi kayak jangan langsung kayak, eee, melihat postingan itu Kakak merep termenung terus mengingat kejadian saat itu jangan Kak jadi kayak langsung Kakak delete aja postingan tersebut dan beralih fokus lagi gitu nah coba terapkan hal-hal seperti itu atau Kakak cara termudah untuk move on ya menurut aku sih Kakak bisa coba untuk, eee, banyak-banyakin aktivitas Kak, jadi jadilah diri yang sibuk gitu misalnya sibuk di kerjaan atau sibuk sedang ada projek bareng teman-teman atau komunitas nah hal-hal seperti itu bisa loh bikin Kakak itu terlepas dari kenangan-kenangan mantan.
Mmm. Oke, iya bener sih aku belum pernah nyoba sih Kak buat nyibukin diri sendiri menghipo mungkin aku e bakal nyoba buat kayak mungkin e kayak me time ya Kak terus e ngeluangin waktu sama temen-temen biar e aku nggak cek-cek Instagram lagi tentang dia mungkin ya Kak.
Betul, mhm. Nah betul, jadi Kakak coba kalau misalnya lagi ngumpul atau hangout nih ya sama teman-teman coba jangan pegang HP deh jadi fokus aja ngobrol, atau main, atau cerita-cerita, gitu tapi jangan cerita mantan ya Kak nanti susah move on gitu kan, jadi kayak, eee, coba ngobrol mungkin masalah e mau liburan kali ya gitu kan, jadi kalian liburan bareng nyari topik e mau kemana terus cek-cek harga apa. Nah dari situ kan Kakak sibuk nih mikirin rencana liburan, jadi nggak ada waktu lagi nih Kak untuk mikirin mantan gitu.
Iya betul iya, makasih ya Kak aku jauh lebih baik nih udah cerita sama Kakak, eee, aku jadinya punya tujuan nih biar nggak meriksa sosial media lagi. Makasih ya Kak ,nanti kalau misalnya ini aku cerita lagi sampai jumpa, Kak.
Oke oke. Oke, siap sampai jumpa semoga cepat move on ya.